صباح الخير، إيه أخباركم، عاملين إيه، كُلّه تمام؟
صباح الخير، مساء الخير عندنا. <laughs>
آه، مساء الخير صح، صح، ده عندكم مساء الخير، تمام، تمام. إيه أخباركم، كُلّ الأمور تمام؟
<chuckles> إيه الأخبار؟ كُلّه الح كُلّه كويس الحمد لله.
جميل، كُلّ سنة وأنتم طيبين، عشان العيد، حلو أوي. طيب آمم <tsk> كيف إزاي بتقنعي أصدقائك بالمغ هو أولًا مبدئيًا كده المغامرة ديَّة عبارة عن إيه؟ آه. المغامرة إن الواحد يغامر بحاجة معيّنة مثلًا، إيه المغامرة اللي الواحد ممكن يعملها؟
وأنت طيب. آه. مبدئيًا كده. آمم إمم.

بكتير يعني دي الحاجات بقى اللي عاوزة حد معاكِ آآ بالضبط عشان إيه، تعرفوا تحموا بعض يعني، لكن لوحدِك بتبقى مقلّقة شوية هن آه.
أنتم فاهمين بعض. <laughs> آه. إمم، مش مغامرة تبقى أنت عايز تعيدها يعني في نَفْس المكان.
إمم، لأ، خالص، خالص تبقى كده، فم هو كده هي دي روح المغامرة يعني، الواحد م المفروض ما يخافش ويغامر ويجمّد قبله في أي حاجة بصراحة م بيقابلها خالص يعني.
اهم. آه. هي دي، إمم. بالضبط.
أكيد وكل عام وأنتم بخير. <chuckles> أوكي يأ
وأنت كمان. <laughs>